Okay, interessant. Okay, also, dass du da <chuckles> Ich finde schon <laughs>
Finde ich. Findest du? Eure was? <laughs> Ich finde, es hat 'ne 'ne Säure.
ja, und allen kann so 'n Früchtetee doch auch ganz gut schmecken. Aha, okay, interessant.
Es hat 'ne Säure, aber jetzt ist nicht süß in meiner Meinung nach.
Ja, okay, da sind Geschmackssinne wahrscheinlich auch einfach verschieden, würde ich sagen, ne? Und was für den einen dann g gut schmeckt ja?
Ja. Ja, also, ich finde Tee, so viele Tees riechen so lecker. Ähm, den besten Tee, den ich je getrunken habe, war in Korea 'n Lavendeltee. Der war so ja, der war so aufgebrüht in 'ner Kanne, wo in der Mitte so 'n Trichter ist. Und, ähm und dann sieht dann da war richtig so frisch Lavendel, so getrockneter Lavendel drin. Und das hat dann da gezogen und der war richtig lecker, ne? Den habe ich sogar ohne Zucker getrunken. Mhm.
Oh, okay, interessant. Aha. Ja. Mhm. Okay, spannend. Lavendeltee ist natürlich Lavendeltee kennt man ja auch gar nicht so in der westlichen Welt, ne, aber interessant, dass es das dann so wieder gibt. Okay.
Ne. Ja, und der hat auch richtig geschmeckt, wie es riecht, ne? So richtig toll, ja.
Super. <laughs> So richtig. <laughs> Was hast du denn ja, was was gibt's noch so in in, ähm ja, da drüben, ne, wo Korea hast du gesagt, ne?
<laughs> So richtig toll, ja, so erholend, ne?

Teigbeutel, wo die sind so richtig groß, so mit Gemüse. Nicht, w j ja, n nein. Ja, wa wie heißen die dann? Die werden mit Dampf gegart. Ähm
Teigbeutel? Klöschen, sowas? Okay. <laughs> Okay.
So Maultaschen ähnlich, aber so so Bälle. Und die sind oben so zugedreht. Die hast du auch schon mal gesehen. Die sind oben so zugedreht und die sind gefüllt mit, ähm, äh, wie heißt's? Lau nicht Lauch, ähm, Kohl. Kohl und so oder manche auch mit Fleisch und Kohl. Also, quasi wie 'ne Frühlingsrolle in so 'n Teig weichen Teigmantel, ne? Und, ähm
Mhm. Ah, okay. Interessant. Ja. Kohl. Mhm. Ah, ich dachte, es nennt man Klöschen einfach.
Hm, ne. Die heißen ah, wie heißen die überhaupt? In Englisch, ich weiß es auch gar nicht mehr. Aber jedenfalls, die sind so lecker und die riechen auch so lecker. Und ja und die Konsistenz stimmt, der Geruch stimmt, der Geschmack stimmt, ne? Also das aber aber du musst erst mal durch die Welle von Fisch, ne? Und dann kommst du hinten an den Regenbogen. <laughs> Ja.
Ne? <laughs> Ja. Gut. Mhm. Von <laughs> Ah, okay. Also, wirklich erst dieses Schlechte auf sich nehmen, ne? Und dann hat man hinterher vielleicht diese leckere Belohnung, wo dann wirklich auch alles stimmt, ne? Das ist natürlich super.
Ja, ja, ja, genau. Also, so 'n Markt ist schon interessant. Ja. Also, du riechst da alles, ne? Dann kommen dann auch mal die Gewürze, also so 'n Stand mit nur Gewürzen, ne? Also, du kriegst da wirklich also, die deine deine Sinne bekommen da 'n wirkliches Bad, ne?
Ja, garantiert klingt auch so. <laughs> Super. Aber hattest du
Die werden da so richtig eingetaucht.
Hattest du denn schon mal so 'n bisschen das Problem, ne, gerade du hast ja beschrieben, ähm, diese Klöße schmecken die ganz gut, ne? Hattest du schon mal das Problem, ne, dass du dann irgendwo warst, wo du dachtest: „Okay, das wird jetzt richtig gut schmecken“, aber wurdest du trotzdem so 'n bisschen enttäuscht?